Ồ, vậy thì mình nghĩ là không không chỉ đến từ cái chuyến đi của bạn mà nhờ vào những cái lỗi lầm trong quá khứ mà bạn cũng học được khá là nhiều bài học tốt cho bản thân ấy chứ. Ờ, vậy thì ừm, vậy thì mình g không biết là bạn có dự định, ờ, có thêm chuyến đi nào nữa trong tương lai gần hay không?
<chuckles> Ừm, trong tương lai gần thì mình có và mình, ờ, ờ, cũng, a, đã lên kế hoạch cho nó rồi và mình hy vọng là thật ra cũng không phải hy vọng mà là nó là thực tế và mỗi chuyến đi thì mình sẽ đều học hỏi được cái gì đấy thôi. Nhưng mà mình hy vọng là lần này thì mình sẽ học hỏi được nhiều thứ và sẽ gặp lại được những con người thú vị.

Ừm, ờ, thực ra thì, ờ, ban đầu vào thì, ờ, cũng chưa quen biết nhau nhiều nên câu chuyện nó khá là xã giao, ờ, nhưng mà sau đó khi mà, ờ, có bia vào, có rượu vào thì mọi thứ nó cởi mở hơn và, ừm, anh ấy bắt đầu chia sẻ cho mình về cuộc sống của anh, ờ, từ lúc nhỏ cho đến, a, lúc mà anh ấy thành công như bây giờ và Đà Nẵng thay đổi ra sao, rồi, ờ, góc nhìn của anh ấy về việc, ờ, Đà Nẵng, à, thay đổi như nào và Đà Nẵng là thành phố đang sống như thế nào. Rồi sau đó thì anh ấy cũng có liên hệ, ừm, với một vài, ờ, cái câu chuyện liên quan đến mình.
Ờ, vậy thì, ờ, không biết là cho đến thời điểm hiện tại thì bạn còn giữ liên lạc với anh đấy không? Và nếu mà còn thì không biết là nếu có gì thì không biết bạn có muốn, ơ, có một, ờ, hôm đi công tác bên ấy nữa hông?

Ừm, để mà thay đổi được bản thân thì nó là cả một quá trình dài và mình cũng không dám chắc là mình đã thay đổi rồi. Nhưng mà mình vẫn đang, a, cố gắng từng ngày và cũng như là, ờ, luôn ý thức về những cái việc mà anh ấy nói và, ờ, gọi là, có ý thức để thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn.
À, vậy là vậy là mình cũng nghĩ là nhân sinh quan, cái nhân sinh quan của anh đấy đã giúp cho bạn có được những cái góc nhìn khác đấy chứ. Vậy thì, ờ, không biết là cái, ờ, có cái khoảnh khắc nào khác nữa mà làm cho bạn, ờ, thay đổi được cái nhân sinh quan đó mà cũng, ờ, cùng với anh ấy hông?
Ừm, c ờ, nói chung là trong buổi nhậu đó thì anh em cũng chia sẻ khá nhiều câu chuyện với nhau và, ờ, mỗi một lúc thì mình đều học được những cái bài học về một khía cạnh khác nhau từ anh ấy. Và, ờ, sau đó thì, ờ, cái, bài học mà mình nghĩ, ờ, bài học cuối cùng khi mà lời, ờ, gọi là, cũng có nói là lời tạm biệt trước khi ra về của anh ấy thì là mình khá là ghi nhớ và ngộ ngộ ra một điều gì đó.

Chào bạn. Mọi người thường hay nói là cuộc đời nó là những chuyến đi ấy. Vậy thì không biết là trong cuộc đời bạn đã có cái chuyến đi nào mà nó làm cho cuộc đời bạn thay đổi hông?
Ừm, mình, ờ, cũng đi khá là nhiều nơi và cũng có nhiều chuyến đi ý nghĩa rồi. Nhưng mình nghĩ là cái chuyến đi mà thay đổi cái không hẳn là thay đổi cuộc đời mà thay đổi suy nghĩ trong mình, đó là chuyến đi công tác vào thành phố Đà Nẵng, ờ, vào s cuối năm ngoái.
Ờ, vậy thì, ờ, không biết là bạn có thể kể, ơ, chi tiết hơn về cái chuyến đi Đà Nẵng hông? Ví dụ như là bạn, ờ, đi trong vòng bao lâu hoặc là bạn đi với ai chẳng hạn?
Ờ, chuyến đi Đà Nẵng đó thì mình đi trong vòng 1 tuần và với nhiệm vụ chính là đi để cài đặt phần mềm cho khách hàng ở trong, ờ, một cái nhà máy ở trong Đà Nẵng à, không phải ở trong Đà Nẵng mà ở trong, a, Quảng Ngãi. Và mình đi cùng với sếp của mình và cả hai lưu trú ở Đà Nẵng ở trong vòng 1 tuần. Ờ, đấy là cái chuyến đi, ơ, cuối gần như cuối của năm 2024 của mình, nó diễn ra vào tầm tháng, ơ, 9, tháng 10.